كل حاجة متضبطة، امم.
تمام؟ كل حاجة متضبطة، اتفرجت على الصور بتاعة الأوضة اللي نازلة على الموقع وكله تمام، تمام؟ وإذ أنا
أنا حاسس إن أنتِ هتقلبي على فيلم رعب كمان شوية، كمّلِي آه. <laughs> من كُتر ما أنتِ أنتِ عارفة ق الق القصة بتاعة أي فيلم رعب إن يحجزوا غرفة في مكان وبعد كده يلاقوا هناك <laughs> مايكل مستنيهُم، مايكل مايلز <laughs> كمّلِي، كمّلِي متمش متشوّق أوى إن أنا أسمع إيه اللي حاصل. آه.
<laughs> أيوه، بالضبط، كده ويلاقوا الأوضة 313 <laughs> امم. بالضبط بقى، نزلت المطار وصلت المطار بتاع هولندا وحطيت العنوان، أنا كنت مأجّرة عربية خدت العربية من المطار وبنحُط العنوان، كنت أنا وجُوزي ومعانا العيال بقى، يعني أنا وهو و والعيال. <chuckles> باحط العنوان
امم. وأنِت اللي حاجزة طبعًا وأنتِ اللي متصدرة.
آه وأنا أنا دايمًا المتصدرة، أنا أنا تخصص حجز طيران، حجز أوتيلّات، أنا تخصص في البيت كل حاجة، أنا اللي بارتّب الرحلات. <chuckles>
أنا واث أنا واثقة ف آه. <chuckles> أنا واثقة في نفسي، آه، أنِت واثقة في نفسِك جدًا، آه. <laughs>
بس، آآ بدأ "إديني رقم الراجل أكلمه." "رقم الراجل أهو،" يرن عليه الراجل تليفونه مقفول، يبعت له واتساب الراجل ما بيردش، مين اللي هيدّينا المفتاح؟ <chuckles> هنروح فين؟ المهم قُلنا نمشي على ال الlocation لحد ما نوصل المكان ونشوف، مشينا على الlocation وصلنا المكان فين؟ مين اللي هيفتح لنا الباب، مين اللي هيعب ولا حد سأل فينا، ولا حد عبّرنا. فضلنا أ شُفنا مثلًا cafe قريب من المكان نزلنا فيه.
آه.
قعدنا على أمل يكون الراجل عنده أي ظروف، تليفونه فصل منه شحن، رايح و آآ مش عارفة إيه، هيعمل كذا، أيّ يعني أيّ حاجة بس مثلًا آه.
أنِت عمّالة تطلّعي أعذار علشان أنِت أول ما تيجي أنا أنا مسامحاك بس أنت أنت يعني أنتِ دايمًا بتطلعى أعذار علشان أنا الموقف فعلًا لا يستدعي إن أنتِ آه وفي نفس الوقت الموقف لا يستدعي إن يكون في حاجة تانية غير كده.
ما ما قُدّاميش غيره.